Olha, eu estou com uma situação que nem é uma situação. É uma coisa boa na verdade, é um bom problema, <chuckles> só que assim, eu gosto muito de viajar, gosto de conhecer lugares novos e tudo. E que acontece? Eu vou fazer uma viagem e eu vi que eu a minha conexão vai ser de 12h horas em Nova Iorque, sabe, e assim, eu não conheço, então eu acho que 12h, horas eu não sei na verdade se vale a pena sair ou se eu fico no aeroporto. Só que para mim ia ficar muito tempo lá, só que assim, vem aquela questão assim: "Poxa, como é que vai ser? Eu não conheço a cidade, será se é perigoso eu perder o voo", sabe, então assim ah, não só isso, tem outras coisas também, mas uma delas seria essa, na verdade. Então, assim, eu não sei se você vê se é uma boa opção ou se é meio que assim uma aventura sem sem pé nem cabeça, sabe, não sei. O que que você me aconselha nisso?
Tá. <chuckles> Uhum. Sim. Uhum. Tá Olha, eu acho que 1°, eh, qual que seria o seu período da escala? Seria durante o dia, durante a noite?
Isso, eu chego 8h lá e saio 20h, sabe. É o dia inteiro.
Tá, é literalmente realmente, e dá pra aproveitar com certeza, mas com cuidado, claro. Então, o que eu diria pra você seria mais, assim: "Ah eu vou", hum dar uma ir ir dando uma pesquisada, sobre a distância do aeroporto até o centro ou talvez ir para alguma outra região mais perto do aeroporto. Não se distanciar muito, porque Nova Iorque é complicado, trânsito lá é sempre muito caótico, né. Então, eh, sair assim, eh, pra explorar, conhecer novas coisas ou comer uma nova comida, enfim. Eh, eu acho que pode fazer alguma coisa simples, perto, que não vá, eh, te causar grande desconforto ou correr o risco de talvez perder o próximo voo. Porque, por mais que 12h horas sejam 12h horas e é bastante tempo, eh, <clears throat> tem que tomar esse cuidado, porque na hora do vamos ver, de explorar uma cidade, enfim, acaba ficando um pouco corrido também, né. Então, acho que fazer bastante pesquisa antes, entender aonde você pode ir e limitar a zona, sabe, "Eu vou para lá e", você não não, eh, ir para lugares tão distantes. Então, "Ah eu vou pra a um bairro", e se concentrar nesse bairro, aproveitar aquele bairro, ao invés de ir explorando várias zonas diferentes da cidade sabe, ficar em um lugar, eh, mais próximo, talvez seja melhor e mais interessante ou então na próxima vez que isso acontecer, né, de fazer uma escala grande, ao invés de ficar 12h horas, aproveita que você já vai fazer essa escala grande, eh, pega, tipo faz um stop-over, sabe, e fica ali durante 1, 2 dias pra poder aproveitar, essa também é uma boa forma de você conhecer uma outra cidade, enquanto você faz escala.
Uhum. Uhum. Hum. Sei Uhum. Sim. Uhum. Hã, como assim? Aham, entendi. Uhum. Hum. Uau. Uau, eu não sabia dessa opção, gostei, gostei disso.
Sim. É, você pode
E aí como é que é? Eu ligo pra companhia aérea? Como é que é isso, como é que faz esse stop-over, como é que é isso?
Você co você tem como, eh, comprar eu acho que é pela companhia aérea mesmo, eu não sei se são todas as que oferecem, por exemplo, uma que eu tenho certeza que oferece esse stop-over é a TAP, <clears throat> de Portugal. Ou você mesmo fazer por conta, sabe. Então tipo: "Ah eu vou voar, eu já vou ter que fazer essa escala", então você, eh, pega o próximo voo pra depois de 2 dias, enfim. E aí você aproveita eu acho que é uma forma mais simples e fácil de conhecer novas cidades também assim, né, do que ficar muito corrido.
Hum. Uhum. Uau, é, gostei. <chuckles> Uau, isso é novo pra mim, mas eu gostei. Interessante. Eu acho que é por isso que por exemplo, eu tenho um primo que ele sempre que viaja, ele fala assim: "Ah, eu vou, por exemplo, eu vou aqui eu vou para Roma", e aí quando eu vejo ele tá em Paris, aí quando eu vejo ele passou por Londres eu falo: "Espera aí, mas, como assim, você não ia para Roma? 'Não, porque eu fiquei mais um tempinho aqui entre um voo e outro'", aí eu falei: "Mas que que é isso?". Então eu acho que é isso que ele faz, <chuckles> bem espertinho ele, gostei, gostei, muito bom.
Aham. Sim. Exato, é um é uma ótima forma normalmente ela dura por volta de 24h horas assim, sabe, e e aí você vai, eh, usar isso, vai poder explorar sem um custo extra na passagem, sabe. Então, tipo, tem que ver algumas companhias aéreas, uma que eu falei que com certeza faz isso é a TAP, eh, e aí tem outras se eu não me engano a Latam, a Azul, também fazem isso. Talvez a Qatar, eh, dá uma olhada assim, sabe, porque você pode fazer dessa forma pra conhecer um um novo país com um pouco mais de calma, uma nova cidade, enfim.
Uhum. Entendi. Uhum. Ah, perfeito. Entendi. Porque assim olha, vou te falar um pouco assim de mim, nesse sentido. Eu amo conhecer lugar novo, até mesmo na minha cidade, sabe, assim, às vezes eu estou com os meus amigos, eu falo assim: "Gente, espera aí a gente sempre vai para o mesmo lugar, a gente sempre vai para o mesmo restaurante, a gente sempre vai no mesmo cinema, mesmo teatro.". Então assim, eu sou daqueles que eu me entedio fácil, sabe. Então eu gosto de sair para lugar novo, às vezes eu até vi uma vez assim, uma vez em um post sobre isso falando assim: "Por que que você não não vai turistar na sua própria cidade?". Aí eu falei: "Gente, é verdade, tem muito lugar na minha cidade que eu não conheço.". E nisso, fui conhecendo lugares novos que, dependendo do lugar, eu gosto de ir até andando a pé assim, sabe, olhar, porque às vezes de carro a gente passa e não vê muita coisa. Então assim, sou meio aventureiro, sabe? <chuckles>
Uhum. Sim. Não, e outra coisa assim. Porque muitas vezes você, ah, você tá na sua cidade, você sabe que você tem várias coisas pra explorar, mas você fala: "Ah, eu tenho tempo, eu moro aqui, eu posso ir num outro dia", aí tem o negócio o correria do dia a dia, enfim. E você vai deixando pra depois, porque você acha que você pode fazer aquilo depois, né. Então, que você não precisa dessa pressa toda, mas explorar a cidade realmente é muito legal e outra, tipo, às vezes essas cidades vizinhas, sabe, que são pequenininhas, que estão ali próximo, eh, conhecer um novo virale vilarejo, eh, comer num restaurante local, eh, essas pequenas situações do dia a dia que v te permitem fazer isso com pouco tempo, sabe. Eh, rapidinho resolver isso, explorar, conhecer, eu acho que são outras soluções assim, né, tipo porque muitas vezes a gente acaba deixando passar por ser algo recorrente do dia a dia e acaba não valorizando isso, né.
Uhum. Sim. Aham. Sim. Sim, e, assim, o que eu percebo também, sabe, é que eu sempre fico com aquela interrogação, assim, na minha mente, eu falo assim: "Poxa, eu gosto de conhecer lugar novo", mas tem a questão do tempo, porque eu trabalho de manhã e à tarde, de segunda à sexta, e fim de semana, é claro, é um tempo de estar com a minha família, de estar na igreja, mas, assim, eu falo: "Poxa, como é que eu posso conhecer lugar novo se eu tenho pouco tempo?", sabe, pouco tempo livre. Então, assim, às vezes, eu busco eu sou, assim, aquele, como se diz? Eu sou caçador de feriado, tudo que <chuckles> que é feriado eu falo: "Espera aí, posso emendar esse feriado aqui, eu posso ped pedir o dia livre no trabalho, eu posso", assim, às vezes, tem um feriado na quarta, eu tento emendar quinta e a sexta, com sábado e domingo, <chuckles> sabe, eu gosto de fazer isso.
Uhum. Perfei Aham, para aproveitar e fazer uma viagenzinha, né.
Isso, isso.
E, assim, quando você faz viagem normalmente você viaja como? De trem, ônibus, carro?
Olha, geralmente, de carro ou também de avião, que eu gosto de olhar passagem, às vezes, eu acho umas passagens até, assim, super em conta, e, aí, eu olho e falo: "Poxa, é um voo de 1 hora e meia, vale a pena.". Eu já fiz até bate e volta, saía as 6 da manhã do aeroporto, e chegava 10 da noite, sabe, que eu moro a 20 minutos do aeroporto praticamente.
Aham. Sim. Uhum. É, ótimo, não mas eu eu digo eu até perguntei que realmente, vale muito a pena, mas viagens de carro é uma outra forma de porque você explora de uma forma muito diferente, né, e, aí, você vai parando aos poucos, você consegue visualizar a paisagem, vai com calma, escutando uma música, então é uma outra vibe muito gostosa, né, e e te coloca em caminhos que você nem imaginava, né, porque você vai passando até chegar no destino final e vai curtindo aos poucos isso ou aquilo que vai aparecendo, né, durante o caminho.
Uhum. Sim, sim. Sim, eu sempre coloco assim, por exemplo, se o percurso são 3 horas de carro, eu sempre coloco, assim, umas 4, 5 porque, às vezes, eu estou dirigindo ao vejo uma placa assim: "Ah, vem experimentar a melhor torta tam tam tam", eu falo: "Poxa, espera aí, vamos parar ali," <chuckles> aí, eu paro, vou, como, eu falo: "Não, não foi a melhor, não, uau, essa aqui foi a melhor.". E, assim, para mim, eu amo encontrar aqueles, assim, a gente fala, assim, de achados, assim, sabe, coisa que, às vezes, você não estava buscando e num lugar super, assim, que você pensa assim: "Não, nada a ver, isso aqui não não vai estar aqui", e quando você olha, você encontra um lugar super legal, um ambiente bem bacana assim, você fala: "Poxa, ninguém conhece," eu amo esses lugares assim, falo: "Uau, foi um tesouro que eu encontrei, assim, que ninguém sabia", sabe. Eu gosto.
Aham. Uhum. <sniffs> Uhum, sim, não, isso é ótimo e e outra coisa é sempre ter eh, assim, pedir informação, dicas, enfim, conselhos para moradores locais, né, porque foge desse lance, dessa pegada de pega turista, restaurante pega turista, né, eh, e a fo a comida traz uma forma de conhecimento de cultura também, né, é uma ótima forma de de conhecer o lugar, então explorar dessa forma, igual você falou: "Não vou parar ali para comer um negócio diferente, enfim, e conhecer", porque são experiências muito boas também, e que você aproveita que está no caminho, está no percurso, eh, é uma coisa que você, eh, está com pouco tempo e consegue aproveitar bastante, então eu acho que essas pequenas coisas elas acabam trazendo, às vezes, até maiores satisfações, né.
Hum. Uhum. Sim. Claro, claro, é verdade assim, sabe. Eu acho que assim, tem hora que dá vontade até de montar um blog, não sei, mas às vezes eu olho assim eu falo: "Poxa, <chuckles> blog, eu já estou um <chuckles> pouco atrasado, né", não sei, mas tem hora que dá vontade de montar talvez alguma coisa assim, sabe. Pra ajudar alguém também que, "Ah vou para tal lugar", falo: "Olha, dicas de tal cidade, venha conhecer.". Porque assim, é uma coisa que realmente é um hobby e de verdade, eu acho que um sonho assim que eu tenho, seria fazer desse hobby assim também, um estilo de vida, um ganha-pão também, sabe. Talvez, quem sabe assim, ou seja, porque dizem, né, que quem faz o que gosta não trabalha nem um dia sequer na vida. Então, eu acho que acho que seria bacana. <laughs> Eu acho que valeria a pena.
Uhum. Total. <chuckles> É e não e hoje com com a internet eu acho que você tem que se jogar mesmo. Porque você vai unir uma coisa que você gosta, você tá vai tá fazendo conteúdos e ensinando as pessoas, mostrando pra as pessoas, né, atraindo pessoas ali pra aquele lugar. Então você vai fazer bem até para o lugar, eh, você vai poder ganhar um dinheirinho, hoje em dia tem o Instagram, Tik Tok como plataformas que monetizam também, né, então eu acho que é um super caminho para se explorar sim e eu super apoio. <chuckles>
Uhum. Uau. Uau, obrigado. <chuckles> Não, é interessante você falando assim realmente, não é uma coisa que vai beneficiar só a mim e você falando assim realmente eu vejo que vai beneficiar não só quem me seguiria, mas também toda uma comunidade, gostei, fazer o mercado girar. <chuckles> Obrigado viu, gostei muito de falar contigo assim, me sinto até mais tranquilo, valeu, de verdade. E eu vou fazer a conexão sim. <chuckles>
Exato. <chuckles> Ah, imagina. Até a próxima, eu que agradeço.